बिल्कुल, बिल्कुल और अ, जैसे आपने कहा, जितने मिसालें दी ज जो आपने जो जो एक लेखक थे उनकी, है ना? जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन अ, कई बार क्या होता है ना, ख़ास करके अभी आधुनिक काल में जो अ, ख़ास कर के युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर जो अच्छे ह्यूमर है, जिस तरीक़े से आपने बात की जो कहीं न कहीं सीखते हैं, है ना? कहीं न कहीं हम लोगों को ज्ञान दें, वो उस चीज़ को बड़े बोरिंग समझ रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं ना वो बहुत बोर हो जाते हैं वो चीज़ को समझना। लेकिन अगर वही पे गाली-गलौच में वो अगर ह्यूमर ब गाली-गलौच के तरीक़े से बताया जाए, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि आपने कहा कि फेमस भी हो गए थे बहुत, प्रसिद्ध हो गए थे जो हमारे लेट एंड जो एक शो चल रहा था। तो इसकी वज़ह क्या होगी और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है?
जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। देखिए, इसकी सीधे तौर पर तो व वज़ह यही है कि सबको मसाले में जीने की आदत है। जो नशा होता है ना, नशे में जो प्लेज़र मिलता है, वो बहुत अलग तरह का है। पहले नशे कम होते थे बीड़ी पुड़िया तम्बाकू, सिगरेट, गाँजा अफ़ीम यही होते थे। अभी तो एक री देखना भी आपके लिए क्या है, नशा है। आप रील देख रहे हो, वो भी एक नशा है। इस तरह से भी आपको प्लेज़र मिल रहा है।
हुँ। जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल।
तो जब हम उस तरह के मीम्स देखते हैं अ अ, भद्दी सोसाइटी पर कमेंट देखते हैं, स्त्रियों पर कमेंट देखते हैं, जब ये सब हम देखते हैं और अ, जब इस पर इसको देखने से हमें जो आनंद मिलता है, तो फिर उसको बढ़ावा मिलता है। चाहे वो नई पीढ़ी हो या फिर बाद की पीढ़ी हो, पहले की पीढ़ी हो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ आपको बार-बार करने पर मजबूर कर रही है यानी कि आपको प्लेज़र मिल रहा है वहाँ से।
जी। जी। हुँ। सही कहा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अब
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अ, बाहरी तौर पर कुछ नहीं बदल सकता। ना तो साहित्य बदलेगा जिस तरह का अब अ, जिस तरह की अब चीज़ें दिख रही हैं और जो हो रहा है कि किसी तरह की ओटीटी के नाम ओटीटी ले आए क्योंकि सेंसर बोर्ड काट देता था, है ना? गालियों को, उस तरह के सीन्स को तो अपना ओटीटी लेकर आ गए और ओटीटी पे आप जो भी मन करेंगे वही परोसेंगे, वही बताएँगे।
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। सही है। जी, जी, जी, जी। सही कहा। जी। परोसेंगे। जी।
तो ये तो नहीं बदल सकता। अब देखिए सोशल मीडिया सबकी एक जैसी है। आप आपका हैंडल है, आप उसपे कुछ भी डाल सकते हैं। डालिए आप, बिल्कुल डालिए। लेकिन आप केवल अपने आप पर क्या हमको क्या देखना है, वो ज़रूरी है। तो ऐसे रोका जा सकता है। जी।
जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत-बहुत सही।